วันนี้เรามีปัญหาอยากจะมาขอคำแนะ นำสักนิดหนึ่งอะค่ะ คือว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ เรารู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยแบบเหมือนหิวอะค่ะ หิวบ่อยเนาะ ไม่แน่ใจว่ามันหิวหรือว่ามันแค่อยากกิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อาจจะแบบมีความชอบกินของหวานมากขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งก็ ปกติเนี่ย ก่อนหน้านั้นน่ะเราก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นะ ก็เลยมีความแบบ กังวลนิดหนึ่งอะค่ะว่า เอ๊ะ มันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแบบใน ในร่างกาย เราหรือเปล่า? คือปกติ ก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้ ไม่ได้ชอบของหวานมากเท่านี้อะค่ะ ทีนี้ถ้ามันจะปล่อยไปเรื่อย ๆ เราก็กลัวเนาะว่า เอ่อ มันจะมีผลกับ อ่า รูปร่างหรือว่าน้ำหนักเราหรือเปล่าอะค่ะ? ก็เลยลองมาแบบขอคำปรึกษานิดหนึ่งอะค่ะว่า ตรงเนี้ยที่เราเป็นเนี่ย เอ่อ ปกติไหม แล้วเราควรจะปรับเปลี่ยน เอ่อ พฤติกรรมในการกินของเราไหม ยังไงอะค่ะ?
อืม ได้เลยครับ ก็เข้าใจเลยเนาะ เพราะว่าบางที ถ้าเผื่อเรา กินอาหาร หรือว่ากินของหวานที่มากเกินไป คุณก็อาจจะกังวลในภายหลังว่า เอ๊ะ ถ้าเผื่อรูปร่างของเรามันเปลี่ยนแปลง ไป หรือว่ามีลักษณะของการอ้วนขึ้น หรือว่าอาจจะรู้สึกว่า เอ่อ เราเดินไม่ค่อย ปกติ อาจจะรู้สึกมันแน่น ๆ ไปหมด อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่กินข้าวมาเยอะ ๆ หรือบางกินของหวานเยอะ ๆ ครับ แต่ไม่เป็นไรครับ มันก็จะมีพวกอาหารบางอย่างที่เราสามารถเลือกกินได้แล้วก็มีประโยชน์ แล้วก็สามารถควบคุมความเครียดได้เหมือนกันครับ แต่ทีนี้ก็อยากฟังเรื่องราวก่อนเนาะว่า เอ๊ะ ปกตินี่คุณทานอาหารประเภทไหน หรือว่าทานของว่างแบบไหนมากเป็นที่สุดนะครับ แล้วก็จะชอบทานเวลาไหนเหรอครับ?
อือ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ อือ ค่ะ คือโดยปกติอะนะคะ ก่อนหน้านี้เนาะ เราก็จะแบบ ทานอาหาร เป็นคนที่ทาน ทานอาหารน่ะเป็น เป็นมื้อ เป็นเวลา นะคะ วันหนึ่งก็แบบจะ 3 มื้อ อย่างเงี้ยค่ะ แต่อันนั้นน่ะ คือก่อนที่เราจะมา ทำบา งานแบบ work from home นะคะ เวลาที่เราไปทำงานออฟฟิศน่ะค่ะ เราก็จะมี เวลาเข้างานที่มันตรงต่อเวลา ถูกไหมคะ อันนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะ ไปทำงาน เราก็จะทานข้าวให้เสร็จเรียบร้อยเนาะ ก็จะประมาณแบบ 7:30 นะคะ ไม่ ไม่ ไม่เกินนั้น เพราะว่าเข้างานประมาณ 8:30 อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ช่วงเที่ยงเขาก็จะมีเวลาหยุดพักเที่ยง เราก็จะได้ทานในช่วงนั้น ค่อนข้างแน่นอน แต่ก็จะมีแบบ เอ่อ มีทานขนมบ้างนิดหน่อยนะคะ แล้วก็อย่างช่วงก่อนเข้างาน อย่างเงี้ยค่ะ 8:30 นี่เนาะ เราก็จะต้องมีแบบกาแฟ 1 แก้ว วางบนโต๊ะทำงาน ขนมสัก 1 ชิ้น อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ ไม่ค่อยได้กินเยอะนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็น เอ่อ ถ้ารู้สึกว่าท้องว่าง ก็จะเป็นผลไม้มากกว่า จริง ๆ ชอบกินผลไม้มากกว่าขนมค่ะ แล้วก็ช่วงเย็นนะคะก็กลับบ้าน กลับบ้านก็ทานอาหารเนี่ย แล้วแต่เวลาที่ เอ่อ ที่ทุกคนจะมาพร้อมกัน อย่างแฮะ อย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเราเลิกงานแล้วเรา เอ่อ ไม่ต้องไปทำงานเสริมอะไรที่ไหน แล้วเรา เอ่อ ทำกับข้าวเองนะคะ ก็อาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะคะ เพราะเลิกงานเนี่ยประมาณ 17:00-17:30 กว่าจะเตรียมอะไรเสร็จบางทีก็เลยไปจนถึง 19:00 อย่างเงี้ยค่ะ แต่ตรงนั้นน่ะไม่ค่อย มีปัญหา มัน เรา เราคิดว่ามันเริ่มมีปัญหาตอนที่เราอยู่บ้าน work from home เนี่ยนะคะ คือ ณ ณ ตรงนั้นน่ะ เอ่อ งานประจำของเราเนี่ยน่ะค่ะมัน เขาปิดแผนกไปเนาะ ดังนั้นเราก็เหมือนกับ เอ่อ ถูกเลิกจ้างนะคะ ก็พอมาอยู่บ้านเนี่ย เราก็มีงานทำ นะคะ เป็นแบบ Freelance เนี่ยน่ะค่ะ ทีนี้แหละค่ะ คือวินัยในการกินของเราเนี่ย มัน มันจะแล้วแต่ แล้วแต่เวลาที่เราว่าง เลยอะนะคะ คือ อ่า เช้าจากที่กินแบบ 07:00 ก็อาจจะขยับไปแบบนู่นน่ะค่ะ บางที 08:00 หรือ 9โมงกว่า แล้วแต่ว่างนะคะ ทีนี้อะช่วงเที่ยงมันก็จะเขยิบ ๆ ๆ ไปอีก อะค่ะ แล้วไม่รู้ยังไงนะคะ รู้สึกว่า เอ่อ มัน ในระหว่าง ทำงานน่ะ รู้สึกว่า อยากจะออกไปแบบเปิดตู้เย็น หาอะไรหวาน ๆ กิน น้ำหวาน ขนมพวกเบเกอรี อะไรอย่างเงี้ย ต้องมี อ่า เราก็เลยรู้สึกว่า อ่า มันเริ่ม มันเริ่มแบบหยิบของกินมาก ขึ้นเรื่อย ๆ อะค่ะ
อืม อืม อืม อือ โอเคก็เข้าใจสถานการณ์เลยเนาะว่า อ่า คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ จากที่เคยทำงานที่บริษัทมา แต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ก็เลยทำให้ต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน แล้วก็พยายามที่จะหางานเสริม จนสุดท้ายได้มาทำงาน work from home แล้วทีเนี้ยตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนาะ เอ่อ เรา มันก็จะมีสิ่งของต่าง ๆ มากมายเลยแบบเพื่ออำนวยต่อความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งครับ หรือว่าการเดินไปเข้าห้องน้ำ แล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนต่าง ๆ ครับ อ้อ ถือว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะอิสระ ก็ถือว่าดีแล้วครับ ที่นี้คือเมื่อมันเกิดความสบายมากเกินไปเรา ก็ย่อมมีผลเสียตามมา อย่างเช่น อ่า อาจจะมีอาหารของหวานอยู่ในบ้านที่มากเกิน อย่างงี้ครับ แล้วทีนี้อาจจะได้ อาจจะไม่มีการจัดระเบียบเรื่องของการทานอาหารตั้งแต่ต้น ทำให้บางครั้งเราอาจจะเผลอหยิบอาหารหรือของหวานมาทานกินเล่นที่บนโต๊ะ อาจจะเอามาวางไว้ที่บนโต๊ะที่ทำงาน ทั้ง ๆ ที่ตอนที่อยู่บริษัทเนี่ย คุณอาจจะทำอย่างงั้นไม่ได้ เดี๋ยวผู้จัดการ หรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขาอาจจะ อาจจะมาเห็นเข้า ทำให้ อ่า มันเสียภาพลักษณ์เนาะ แต่ทีนี้อะพอเรากลับมาอยู่บ้าน เอาง่าย ๆ คือมันฟรีสไตล์ไปหมดเลย เราจะทำอะไรยังไงก็ได้อะครับ รวมถึงวินัยในการกิน หรือว่าระเบียบของการวางสิ่งของบนโต๊ะก็เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่เป็นไรครับ คือบางครั้งน่ะเราก็ต้องมีความยืดหยุ่นให้ตนเองบ้าง เนาะ อ การทานขนม หรือว่าการทานของหวานก็ถือว่าไม่ผิดหรอก แต่อย่างน้อย ๆ เราก็ต้องมีการควบคุมปริมาณการทานสิ่งของเหล่านี้เข้า ทานอาหารเหล่านี้เข้าไปด้วยครับ อืม ที่นี้เราก็มาพูดถึง เอ่อ อาหารดีกว่าว่า อาหารแบบไหนที่เราควรที่จะทานเป็นของว่าน แทนที่จะไปทานพวกขนมนมเนย อย่างมันฝรั่งทอด อะไรอย่างเงี้ย ก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้ครับ อย่างเช่นเนาะ เราอาจจะลองทานตัวผักกรอบก็ได้ครับ ซึ่งเราสามารถ ส หาซื้อได้ตามเซเว่น อีเลฟเว่นก็ได้นะ คือราคามันก็ห่อละประมาณ 20 บาทนะครับ ก็เป็นผัก เขาเรียกว่าผักแล้วก็ผลไม้อบแห้งนะครับ ก็มีรสชาติที่อร่อยเหมือนกันนะ คือก็จะเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ นิดหนึ่งนะครับ สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เกตต่าง ๆ เลยครับ จะมีทั้งพวกกีวี อ่า สตรอว์เบอร์รี บลูเบอร์รี หรือว่าพวกมะม่วงอบแห้งพวกเนี้ย ก็ถือว่าเป็นของทานเล่นได้เหมือนกันครับ ก็อย่างบรอกโคลี ก็ถือว่าได้ แคร์รอตก็มีนะคุณ แล้วก็สามารถเลือกได้ตามแบบความเหมาะสมเลยครับ หรือว่าเราอาจจะลองทานเป็นพวก Yogurt กล้วย พวกนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นของหวานที่ไม่ค่อยมีน้ำตาล มีแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์มากกว่าน้ำตาลสังเคราะห์นะครับ สิ่งเหล่าเนี้ยก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่ง พอจะทานอาหารพวกเนี้ย อ่า แทนการทานอาหารแบบเก่าได้ไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อืม ใช่ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ อืม อืม <chuckles> ค่ะ อือ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 อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ โอเค ค่ะ อือ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ โอ เค ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็ ต้องตอบตามตรงนะคะว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ เพราะว่าผัก ผัก เอ่อ ที่แบบเขา กรอบ ๆ ใช่ไหมคะ เราก็เคย เห็นนะ เวลาที่เขาแบบ เอ่อ ทาง ขายใน TikTok ในเฟซบุ๊กเนี่ย นะคะ แต่ว่ายังไม่เคยซื้อทานค่ะ แต่ดูท่าทางมัน มันเหมือนจะอร่อยเนาะ แล้วก็ที่คุณอธิบายให้ฟังนะคะว่า อุ๊ย มันกรอบ ๆ แล้วมันก็หวาน ๆ เนี่ยค่ะ เอ่อ แต่ว่าไม่มีแบบ น้ำตาลอะไรที่เขาแบบใส่เติมเข้าไปนะ มันน่าจะหวานตามธรรมชาติใช่ไหม คะ?
อืม อืม อือ อืม ใช่เลยครับ คือเขาก็น่าจะไม่ค่อยได้ใส่ไอ้พวก ใส่สารให้ความหวานแทน ในไอ้พวก อะไรอะ มะม่วงอบแห้ง อะไรพวกนี้อะครับ ก็ต้องลองซื้อทดลองมาชิมดู ก่อนว่า มันถูกใจเราไหม? ดีกว่าที่เราจะไปทานพวกช็อกโกแลต หรือว่าขนมวาฟเฟิลกรอบ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องลองดูนะครับ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ คือส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่า ไอ้ที่คุณแนะนำมาเนี่ย ก็น่าสนใจดีทีเดียวนะ คือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอะ แค่อยากจะหาอะไรใส่ท้องสักหน่อยค่ะ เวลาทำงานไปอะเนาะ รู้สึกว่ามัน มันเหมือนมันหิวง่าย มันหิวบ่อย ยิ่ง ยิ่งงานที่แบบเราต้องการแบบฟีดแบ็ก ที่ ที่ดี แล้วมันเกิดว่า ไม่ ไม่มีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาเนี่ยนะคะ เราก็รู้สึกว่าเราเครียด พอเราเครียดแล้วเนี่ยก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะว่า แบบเหมือนชอบ กินของหวานมากขึ้นน่ะ อย่างพวกน้ำหวาน เบเกอรีต่าง ๆ เนี่ยนะคะ คือก่อนหน้าเนี้ยแทบจะไม่แตะเลยเนาะ แต่เดี๋ยวเนี้ยจะรู้สึกว่า ถ้าได้กินของพวกนี้นะคะ มันแบบสดชื่นทันทีเลยอะ เหมือนมันหายเครียด เนาะ แล้วเลย ทำให้แบบเริ่มติดนิสัยอะค่ะ แล้วก็น้ำหนัก กำลังเริ่มจะขึ้นนะคะ ตอนนี้เราก็คิดว่าไอ้ที่คุณแบบ เอ่อ แนะนำมาเนี่ย เราน่าจะนำไปใช้ได้ดีทีเดียวนะคะ แต่ต้องลองก่อน นะ ลองไปหาดู เอ่อ ตามเซเว่นมีขาย ใช่ไหมคะ?
อืม อืม ใช่ครับ ก็ถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อทั่ว ไปอะ ก็ต้องมีขายแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ทีเนี้ย คือนอกจากไอ้อาหารการกินแล้ว ที่มันเปลี่ยนแปลงไป ก็อยากจะให้ปรับในเรื่องของไอ้ ตัวพฤติกรรมในการกินเหมือนกันเนาะ เพราะว่าอย่างบางครั้งถ้า เกิดเราเปลี่ยน อ่า จากขนมให้เป็นพวกผลไม้อบแห้งก็จริง แต่ว่าถ้าเรายังทาน ในปริมาณที่เยอะอยู่ มันก็อาจ จะทำให้เรามีภาวะที่อ้วนขึ้นได้เหมือนกันเนาะครับ อืม นี้คือเราก็มาพูดถึงพวกเทคนิคในการปรับสมดุล อ่า เรื่องของการปรับพฤติกรรมในการกินดีกว่าครับ คือสิ่งง่าย ๆ เลยครับ อาจจะเป็นเรื่องของการทำแบบสติให้เรารู้ก่อนว่า เอ่อ ถ้าเผื่อเรา อ่า หยิบของขึ้นมากินโดยที่ไม่ได้ลังเลนะว่า เรากินอะไรอยู่ แล้วเราจะกินปริมาณเท่าไร? อาจจะทำให้เราเกิดความเครียดในพาหลังก็ได้นะ คือแบบบางครั้งอะ ก็เวลาที่ ที่เราจะหยิบขึ้นมา 1 ชิ้นเนาะ ก็อยากจะให้ รู้ว่า โอเค เราจะกินไม่เกิน 10 คำ อยาก ห จะ ให้มีการกำหนดปริมาณก่อนนะครับว่า โอเค มันอาจจะไม่ควรที่จะทานมากเกินไป ทานในความที่แบบให้มันเกิดความพอดี ๆ ก็พอแล้ว แล้วก็ไม่กินเร็วเกินไปหรือว่ากินเยอะเกินไป เดี๋ยวจะทำให้หนังท้องตึง แล้วก็จะทำให้เรา ทำงานไม่ค่อยได้ ทำงานไปเดี๋ยวห้วงไป ก็อาจจะเกิดความกังวลว่า คุณภาพงานของเราเนี่ยมันดีหรือเปล่า? ก็อยากจะให้โฟกัสในส่วนนี้ด้วยนะครับ พอจะเป็นไปได้ไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม อืม อ้อ เหรอคะ? ค่ะ ๆ อืม อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ดีเลยค่ะ เพราะว่าปกติเนี่ยไม่ได้โฟกัสตรงนี้เลยอะเนาะ คือรู้สึกท้องว่างท้องโหวง หิวก็ ก็กินนะคะ แล้วก็ อ่า กินจนกว่าเราจะรู้สึกว่าอิ่ม อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่ค่อยตั้งสติด้วยนะคะ คือ ไม่ตั้งสติก่อนสตาร์ตใด ๆ นะคะ คือหิวปุ๊บก็ อะ ลุกไปแบบเปิดตู้เย็น อะ ดูสิว่า บนโต๊ะทานข้าวมีใครวางอะไรไว้ให้กินไหม? อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งช่วงหลังมาเนี่ย ก็คุณพ่อบ้านนะคะเขาจะแบบบ้าโปรไงคะ เขาจะ เอ่อ เขาจะมีแบบโปรเนาะที่ซื้อแบบถุงใหญ่ ขนมถุงก๊อบแก๊บ น่ะค่ะ พอถุงใหญ่ ๆ ปุ๊บ ก็จะได้ลดราคา แล้วก็จะได้แถมอีก 1 ถุง เขาบอกว่ามันคุ้มค่านะคะ มันก็คุ้มจริง ๆ นั่นแหละ แต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพของคนที่บ้านด้วยนะคะ อันนี้ก็ต้องปรับ ปรับเปลี่ยน เอ่อ ทัศนคติของคนในบ้านไปพร้อมกันด้วยเนาะว่า เนี่ยจากนี้ไปนะ เราก็จะกินแบบขนมที่มันดีต่อสุขภาพ อย่างพวกผลไม้อบแห้งอะไรต่าง ๆ แทนเนาะ ผลไม้สดด้วยเนาะ แล้วก็จะลดแบบพวกของหวานเบเกอรีลงเนี่ยค่ะ แล้วก็ อ คิดว่า เออ น่า น่าจะแบบ เอ่อ ควบคุมพฤติกรรมในการกินให้มันดีกว่านี้เนาะ ก็จะได้มานั่ง ไม่มานั่งเครียดเพิ่มนะคะเวลาที่น้ำหนักตัวมันมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็ห่วงยางมันเริ่มออกเนี่ยนะคะ วันนี้ก็ต้อง ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับแบบ เอ่อ คำแนะนำ แล้วก็บางอันก็เป็นการเตือนสติด้วยนะคะ จากนี้ไปเราก็คิดว่า เออ เรา จ ก็ พฤติกรรมในการกินของเรานี่มันน่าจะดีขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
อือ อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม อือฮึ ยังไงก็เป็น กำลังใจให้นะครับ ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารในการกิน แล้วก็ค่อย ๆ ดีขึ้นเองครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ